Teknolojinin sosyal ilişkilere etkisi ne oldu sence?
Yani, çok büyük etkisi var bence. Çünkü artık, ııı, çoğu zaman ilişkilerimizi bile sosyal medya üzerinden kuruyoruz. İşte, duygusal ilişkilerimiz, arkadaş bulma. Hani, öyle şeyler, eee, çok fazla, eee, yapılabiliyor. Ya
Hıı. Hıı. Hı hı. Evet, çok yaygınlaştı. Sen hiç böyle bir ilişki kurduğun oldu mu? Arkadaşlık veya romantik bir ilişki, sosyal medya üzerinden başlayan.
Evet, değil mi? Evet, eee, ikisi de oldu, mesela. Emm, yani, romantik ilişki, işte, yurt dışına çıkmıştım, hani, eee, yeni insanlarla tanışmam zordu falan. Hani, orada, e app kullandım ve, iii, bi uzun süreli bir ilişkim de oldu. Arkadaşlık için de aslında aynı app'i kullandım. Aynı app'in eee, arkadaş seçeneği de var ve onu seçiyorsun. Onu da kullandım ve, eee, arkadaş da edindim gerçekten. Çünkü yeni gittiğin bir yerde bazen, hani, eğer ki tabii bir okula gidiyorsan farklı ama, hani, okul değil de sadece iş için gidiyorsan, iş arkadaşlarının atıyorum yaş grubu sana uygun değilse eğer, zor olabiliyor. O yüzden, hani, çok gerekebiliyor. Hı hı.
Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, zorlayıcı olabiliyor. Hı hı. Peki, bir şey sormak istiyorum bu aşamada, bu ilişkilerde, hani, sosyal medya i üzerinden kurulan ilişkiler veya uygulamalar üzerine kurulan ilişkilerde, hani, gerçek ş hayatta, eee, karşılaşılan insanlara kıyasla daha bir yüzeysellik olduğunu düşünüyor musun, yoksa veya daha az güven duyduğunu düşünüyor musun, yoksa senin için aynı, eee, kalitede mi o arkadaşlık veya ilişki?
Hıı. Yani, bu karşı tarafa bağlı tamamen aslında. Emm, bence, hani, arkadaşlık ilişkisi, ııı, aynı kalitede diyebilirim çünkü sonuçta, hani, a, tamam, orada bir bir şeyler görüyorsun, eşleşiyorsun, sonra bir süre konuşuyorsun. Zaten kafa dengiysen, hani, görüşüyorsun ve ilerliyor falan o yüzden. Ama, eee, duygusal ilişkilerde biraz daha farklı belki de çünkü
Hı hı, hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Neden öyle?
Ya, ed ilk olarak yani, daha çok aslında duygusal ilişki için kullanılıyor bu tarz app'ler ve, eee, böyle güven duygusu oluşturmak kolay değil tabii. Hani, bir de mesela her iki taraf da çok kullanıyorsa artık, böyle Ya, bir de jenerasyon, hani, herkes kullandığı için böyle bir yüzeysellik gibi geliyor, yani, bir yandan.
Evet, çok yaygın. Evet, zorlayıcı olabilir. Hı hı. Nasıl bir yüzeysellik? Mesela, böyle bir örneğin var mı? Hani, belki bir buluşmaya gittiğinde orada aslında sana, böyle, sohbetler mi yüzeysel geldi, mesela veya o insanların ilişki algılayışı mı sana yüzeysel geldi?
Ya, evet. Hıı. Yani, hep aynı sorular, hep aynı tavırlar gibi. Ya, tabii ilişkim oldu, işte, eee, tamamen insana göre ve o anki elektriğe göre çok değişir ama onun dışında da tabii doğal tanışmalar daha tatlı. Çünkü burada, hani, yani, eskinin aslında televizyonlardaki evlendirme programı gibi bir şey, yani, bilinçli olarak gittiğin için ve, hani, orada, ııı, b işte, sevgili olmak için buluştuğun için, hani, garip bir ortam da oluşuyor, tabii ki doğal buluş görü tanışmalar gibi değil.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Peki, şunu sormak istiyorum, hani, yapay mı buluyorsun? Orada sana sorulan soruları, belki yapılan jestleri, belki konuşulan konuları, hani, yapay mı geliyor veya şunu mu hissediyorsun? "A, bunu muhtemelen herkese sordu zaten, yani, böyle bir listesi var ve ben o listeden, eee, soruları, eee, cevaplıyorum şu anda." gibi mi hissettin acaba?
Ba yani, bazen, evet. Hı hı. Hı hı. Aynen öyle, evet. Yani, eee, dediğin gibi, biraz yapay oluyor. Hani, böyle, herkesin sorduğu sorular, işte, yani, eee, Google'a yazsam, hani, en çok sorulan sorularda çıkan sorular karşına gelince, hani, biraz yapaylık hissediyorsun, biraz, böyle, özel bir şeyler olmalı. Hani, eee, farklı şeyler olmalı.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Daha kendini özel mi hissetmek istiyorsun aslında? Hani, o sosyal medyadan tanışılan ilişkilerde bu özel hissetme hissiyatını mı alamıyorsun acaba?
Yani, o elektrik dediğimiz mesele, işte, bilmiyorum ki, eee, sonuçta doğal karşılaşmalarda, hani, daha doğal konuşmalar oluyor. Ya, öyle ama, işte, bu çok değişiyor. Yani, hani, hem kötü deneyimim var hem iyi deneyimim var. O yüzden sadece kötüleyemem, iyi insanlara da rastladım ama değişken tabii ki.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım, anladım. Şunu sormak istiyorum, hani, "Bir uzun ilişkim de oldu." dedin. Ya, orada nasıl süreç, nasıl, eee, gelişti? Yani, onu diğer buluşmalarından farklı yapan şey ne oldu? Ve neden, eee, devam edebildi uzunca bir süre?
Hıı. Eee, çünkü ortak özellik bulmak. İşte, sadece yüzeysel sorular değil de sonra bi yani, birbirimizi tanıyarak mesela ortak özellikler, ortak hobiler, aynı şeyleri sevme, zevk alma falan olunca tabii zaten bir insanın genel olarak aradığı şeyler bu olduğu için, hani, sonrasında da ya, bir de o samimiyeti yakalamak eee, işte, yani, samimiyeti yakalayınca oluyor ama, hani, böyle, karşı taraf, hani, sana samimi gelmiyorsa o zaman yapay geliyor, yani.
Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Evet. Evet. P Hı hı. Peki, ilk görüşmede bu insanla samimiyeti ilk baştan hissetmiş miydin, yoksa zaman aldı mı veya güven duyman zaman aldı mı?
Ha, evet. Yok, eee, ilk başta hissetmiştim. Yani, tabii konuşurken, mesajlaşırken değil de, eee, yüz yüze buluştuğumuzda. Bence zaten o samimiyeti biraz hissetmek ilk başta oluyor ama tabii sonra, hani, zamanla daha çok inanıyorsun, güveniyorsun falan. Onu, hani, ilk, eee, seferde yakalamak önemli. Yani, böyle, o yüzden teknolojinin etkileri oluyor. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Yani, aslında ilk buluşma güzel geçtiğinde, hani, bir sonraki buluşmaları yapmaya bir motivasyon buluyorsun aslında. Belki, eee, o insanları o insanı daha çok tanımak istiyorsun, merak duygun uyanıyor ve daha böyle derinleşmek istiyorsun sohbetlerinde. O yüzden o, emm, hissiyatı alabiliyorsun anladığım kadarıyla. Peki, böyle bazı insanlar şeyden bahsettin bir de, eee, hani, "İlk mesajlaşırken değil de y eee, buluşunca o samimiyeti aldım." diye. Bazı insanlar, mesajlaşarak böyle bir samimiyet kurabildiklerini, eee, düşünüyorlar. Sen, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Sence b gerçekten mesajlaşarak veya görüntülü konuşarak, emm, böyle bir samimiyeti hissetmek mümkün olabilir mi? Arkadaşlık anlamında da olabilir, yoksa, eee, daha romantik ilişkiler için de olabilir.
Tabii, evet. Aynen. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yo, ben bence her 2 türlü de mesajlaşarak, görüntülü konuşarak da olabilir. Artık çünkü, yani, telefon günümüzün iletişim aracı olduğu için mesajlaşıyoruz tabii ki ve, yani, insanın mesajdan sinirli olup olmadığını, samimi olup olmadığını bile anlayabiliyorsun. İşte, kullandığı ifadeler, etiket. Bence, evet. Mesela, normalde atıyorum, noktalama işareti kurmuyorsa ama gergin olduğu bir cümlede son mesela, gergin bir konuda, işte, sonuna nokta koyuyorsa bir, böyle, gerginlik, işte, böyle, etiketler var kendini ifade edebileceğin, işte, em emoji denilen o şeyler var, hani, onları koyarak falan. Zaten sürekli konuştuğun biriyse onun yazışma dilini çözdüğün için anlayabiliyorsun, yani, bir şeye takıldı mı, gerildi mi, tartışıyor muyuz? O yüzden, bu da bir aslında dil artık günümüzde. O yüzden iletişilebiliyor. Öz
Hı, hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. A! Çok ilginç. Anlayabiliyor muyuz gerçekten? Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Peki, şu mümkün mü? Hani, aslında karşıdakinin hislerini, eee, yazışarak da anladığından bahsettin ama, hani, acaba, eee, insanlar 2 ayrı kişiliğe sahip gibi olabilir mi? Yani, ye me mesela, sen kendini mesajlaşırken veya, işte, bire bir bir insanla buluşmuşken aynı şekilde, aynı insan gibi hissediyor musun yoksa farklılaşmalar olabiliyor mu ikisi arasında?
Hı hı. Hı Yani, bu da tabii ki tamamen insanına göre değişir. Ben, mesela aynı olduğumu düşünüyorum ya da arkadaşlarımla mesajlaşırken tabii arkadaşlarımı Yani, şöyle; bu verdiklerimi örnek zaten bildiğim insanlar. O yüzden ge günlük hayatta da, eee, çok, hani, buluştuğum insanlar. Onların mesajlaşma yapısını da biliyorum. Ama bazı insanlar var ki mesajlaşmayı sevmez mesela, o yüzden normalde çok tatlıdır, işte, esprilidir, şakacıdır falan ama mesajda, böyle, bir cevap atar, sana 3 gün cevap atmaz falan sevmez, yani, telefonla iletişim kurmayı. O yüzden tabii onu da
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı, evet. Hı hı. Hı hı. A! Hı hı. Bu, senin için bir dezavantajı olabilir mi?
Ya, hani, ııı, eğer ki teknolojiyi de, işte, sosyal medya üzerinden tanımaya çalıştığım biriyse tabii ki dezavantaj. Bana 3 günde bir cevap atıyorsa onu tanıyamam, yani. E, tanı tanıyamadan da görüşemem, hani. Çünkü birazcık bir, eee, bir muhabbetimiz olmalı ki görüşeyim, bir güven de sağlamam gerekiyor sonuçta. Ama zaten arkadaşımsa onu öyle kabullenirim, yani. Bana özel değildir çünkü.
Evet. Hı hı, haklısın. Evet. Hı hı. Evet, haklısın. Hı hı, hı hı. Peki, şunu merak ettim söylediklerinden, hani, arada fark olabileceğini söyledin; hani, sosyal medyadaki iletişim tarzıyla, eee, yüz yüze olan iletişim tarzı arasında bazı insanlarda fark olabileceğini söyledin. Hiç, böyle, bununla ilgili kötü veya iyi bir, eee, anın oldu mu? Yani, mesela, bir insanla tanıştın ve, eee, çok farklı bir insan hissiyatı verdi sana. Hiç böyle bir durumla karşılaştın mı? İyi veya kötü, fark etmeksizin.
Hı hı. Yani, ııı, sanırım kötüyle karşılaştım. Hani, böyle, eee, mesajlaşırken falan, mesela, kendi öz güveni yüksek gibi geliyordu. Eee, ama, hani, eee, buluştuğumuzda çok öz güvensiz gördüm. Çünkü öz güven sonuçta sadece sözler değil de beden diliyle de anlaşılabiliyor. Yani, mesajda çok kolay olabiliyor tabii öz güvenini yüksek göstermek ama, işte, buluştuğunda hani Mesela, bence o, o karakter değildi, yani. Zaten ken fotoğraflarına da çok benzemiyordu. Bir tık hayal kırıklığına uğramıştım, yani. Öyle şeyler de olabiliyor, tabii.
Hı hı. Hı hı, hı hı. Evet, kesinlik Hı hı. Hı hı, hı hı. Hı hı. Bu senin için peki, eee, eksi bir puan mı oldu, yani, o insana dair? Aslında kendisine, eee, sosyal medyada öz güvenli bir profil çizmiş ama gerçek hayatta olmayan öz güvenini bir bakıma aslında maskelemek için. Bu sana, böyle, emm, dolandırılmış gibi bir hissiyat verdi mi? Ya, veya kandırılmış gibi bir hissiyat verdi mi?
Yani, tabii, eksi. Yani, biraz evet, kandırılmak gibi olabilir. Çünkü tanıdığım k karakter o değil. Yani, ben yazışma arkadaşı aramıyorum neticede, yazışırken farklı, yanımdayken farklı olursa olmaz. O yüzden, hani, kendi karakteriyle, eee, yazışmasının da uyması lazım. O yüzden, yani, böyle bir şeyle karşılaşırsam bir sonraki sefer, mesela, görüşmem, ilişkimi sonlandırırım. Çünkü, işte, bu mesela samimi gelmiyor, yani, yapay geliyor, "O kimdi, bu kimdi?" oluyor. O yüzden, eee, olmadı. <chuckles>
Hı hı. Evet, doğru. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Yani, senin için aslında bi bi gerçekten tek bir karakterin veya tek bir kişiliğin olması veya en azından arada farklılıklar olabilecek olsa bile, eee, genel bir çizgi içerisinde olması önemli bir şey, anladığım kadarıyla. Çünkü farklı bir beklentiye girip farklı bir insan görmek aslında seni birazcık, emm, ımm, s sa sahtekarlık gibi hissettirmiş, yani, karşıdaki açısından. Doğru mu anladım? Hı hı.
Y yani evet, doğru. Evet, doğru. Yani, tutarlılık olması gerekiyor sonuçta. 2, eee, işte, artık, hani, teknolojide günümüzün bir iletişim aracıysa, 2 iletişimde de aynı şekilde, kendimizi aynı şekilde yansıtmalıyız. Eee, yani, emm, arkadaşlıkta da ve duygusal ilişkilerde de tabii ki beklentim bu yönde.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii ki çok doğal. Peki, böyle, seni zorlayan arkadaşlık ilişkilerin oldu mu? Mesela uzaktan iletişime geçmen gerekiyor, eee, ve, böyle, aslında kaybolan veya, işte, aslında, hani, "Bu insan değişti mi? Çok farklı konuşuyor benimle." gibi hissettiğin durumlar oldu mu?
Imm, yani, benimle a farklı konuşuyor gibi hissettiğim olmadı da... Tabii, işte, dediğim gibi, mesela çok fazla telefon kullanmayı sevmeyen arkadaşlarım var. E, onları da, işte, arayarak ya da Zoom konuşmaları yaparak falan yani, şey, eee, biraz daha yapaylıktan. Belki yazışmayı sevmiyor, hani, yazmak hoş olmuyor ama, hani, telefonla konuşmak ya da Zoom'la, hani, böyle, görüntülü konuşmak yine, böyle, yan yanaymış gibi bir his verdiği için onlarla da mesela böyle çözümler geliştirerek yine de mesafeleri kısaltabiliyoruz. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Anladım. Peki, şöyle olmuyor mu bu tarz arkadaşlarınla? Hani, sosyal, eee, medyayla veya, işte, telefondaki uygulamalarla çok iletişim hâlinde olmadığın arkadaşlarınla, hani, bazen onları aradığını, işte, bazen, eee, görüntülü konuşma ayarladığını söyledin. Hani, "Ben niye bununla uğraşıyorum? Biraz da insanlar benim peşimden koşsun." gibi hissiyat vermiyorlar mı sana?
Hı hı. Iıı, yani, öyle bir, eee, ilişkim olmadı açıkçası. Eğer öyle hissettiğim bir ilişkide ö ben de biraz çekinik kalırım çünkü sürekli birinin üstüne düşmek istemem, yani, hani, bu da eşit olmalı. Sonuçta ben arıyorsam o da aramalı, hani. Eee, o yüzden onu sevmiyorum ama, hani, mesela o örnek verdiğim arkadaşımda mesela ben yazıyorum, o 1-2 gün sonra dönüyor ama o döndüğünde telafi ediyor. Ya arıyor ya görüntülü arıyor ya bir şeyler falan. Hani, ben de o yüzden, hani, sinirlenmiyorum, yani, onun, "Bana niye anında cevap vermedin?" demesine. Çünkü sonuçta tabii ki hayatın akışı yani her dakika da elimizde telefon da olmamalı aslında.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğal olarak. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı, hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Aslında kişisel olarak algılamıyorsun bunu ve bence çok başarılı bir şekilde böyle du bu durumun altında üstesinden gelmişsin. Çünkü, "Bu insan böyle ve onu o şekilde kabulleniyorum." diyorsun. Ama bir bakıma da kendinden de taviz vermeden o iletişimi sürdürebiliyorsun. Hani, emm, "Bir yerden sonra peşinden koşmam." diyorsun mesela. "Eğer gerçekten düzenli olarak beni onunla iletişime geçmem çok zorlu zorluğa giriyorsa, eee, çok da peşinden koşmayı tercih etmem." diyorsun. Bence çok sağlıklı bir ilişkin var, yani, bu teknolojinin, eee, yarattığı sosyal ilişkilerde. Eee, dinlemekten çok keyif aldım ben seni.
Hıı. Hı hı. E, tabii, aynen. O <chuckles> Teşekkürler. A! Teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım, çok güzel bir konuşmaydı. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.